で、これ、どうもう俺フリーズしちゃって頭、なんか、でももう、ん大をしちゃってるんでもう間に合わなかったんで。で、見渡したら砂しかないんですよ、隣に
<laughs> あ、うそ。<laughs> <laughs> ああ、ごめん。
でで、もう意味わかんなくて、で、おそん時に、問題だったのは僕携帯電池切れちゃったんですよ。だから見つかすごい苦労したんですよ、見つけんの、トイレ
はい。<chuckles> はい。 <laughs>
だから、しら調べられなくて、この砂をどうしたらいいのか。
なんだったんでしょうね、そんで、す砂でお尻拭いたんですか？<chuckles> 拭いてる
いや。 いや、拭いてないです。だから拭いてないで出て、だからトイレまた探したんですよ。ケツ、拭いてない状態で。<laughs> とりあえず出したから
<laughs> きん。<laughs> 良かったみたいな、一安心。<laughs>
あの まあ、出ない出ないじゃないですか。ま、でも追い追いうんちが出ちゃう可能性もあるんで。とりあえず、なんかちょっとパンツを浮かしながら、ちょっとなんかなんか腰履きみたいにしながら、やっばい、これ意味わかんないと思って、街の方に探してって、だかトイレをんま、その多分見つけたんすよね。
はい。 <laughs> <laughs> <laughs> うん。 ああ、それは、ん猫用のトイレだったんじゃないですか？
いやいやいや。<laughs> ちっちゃいあのくぐってないです。<giggles>
<laughs> ふーん、いや、不思議ですね。
見たことないですよね、だって。
ないですよ、なんかインドでは、あの、水でお尻を洗うとかいう、うん、それは、うん
あ、ありますあります。あのフィリピンでもそれはあったんで僕
あるけどあ、そうなんですか？はい。うん、困りますよねうん。
はい、掬ってなんかその で、そうですね、タイとかはトイレットペーパーないんでね、フィリピンも。